Oye, platícame, ¿qué gestos son típicos en tu cultura y qué es lo que expresa cada uno?
Creo que un uno muy típico y lo puedo reconocer en cualquier lugar es la palabra güey W-E-Y. O sea, he ido de viaje a muchos lugares y siempre siempre me hacen burla de cuando yo les digo yo soy mexicana. Entonces cuando yo les digo, eh, que soy mexicana, lo primero que me dicen: "Ay, qué pasó, güey, qué pedo güey", y yo asi de: "No no puede ser". Y es algo que a pesar de que, mm, <chuckles> siento que es más allá que solo muchas personas lo interpretan como grosería o falta de, eh, como que de manera pulcra de, en el lenguaje. Yo lo considero más bien como un un pronombre que no tiene como un, no es no es como que un sin un género que puede usarse tanto como para mujeres, como para hombres como para ni bueno, ¡niños no!, pero pero <laughs> depende también cómo lo uses también siento que da como una cercanía más a las personas. Yo siento que es como la esta forma de dude D-U-D-E en Estados Unidos, pero ya en nuestro idioma. Y sí es como que algo que me aprendido a a costar a a aprender, pero es como los colombianos dicen parse, y los españoles dicen tío, y son como cosas que he tenido en la las personas
<laughs> Ajá. <laughs> <laughs> También, eh. Los venezolanos dicen pana o así, ¿no?
Ajá, exacto exacto. Entonces con las personas que he conocido, eh, tampoco lo toman como grosería y lo usan así como para señalar familiaridad, como que ya somos amigos, ya somos ya somos panitas, ya somos amiguitos, pero aquí en México todavía veo que sí lo usamos demasiado. Yo, aunque lo niegue, yo lo uso demasiado. Yo cada palabra que digo lo termino con güey o ay, sí güey, sí, o sea, siempre, a pesar de que lo niegue, sí, es algo que está ahí muy marcado en mí. Sí. Entonces, sí, <chuckles> precisamente, eh, siento que te digo que nos une más, eh, más cuando estás en el extranjero, eh, y depende cómo te lleves con las personas en México, ¿no?, hay algunas que les parece grosero y dices: "Okey, no le voy a decir güey". También en este tema romántico, lo he visto que si estás saliendo con alguien y el chico se refiere a la chica como güey o la chica como con el chico como güey, ya lo toman como de, ah, eh, no quiere ajá, ya es como de que: "No me digas, güey, <chuckles> somos somos novios, no me digas güey". Sí, lo he visto también.
Sí. Una ofensa. <chuckles> Yo creo que va más allá de un tema de confianza, ¿no?
Ajá. Sí, precisamente.
O sea, como que ya se lo dices a alguien que, pues que ya es como muy de tu de tu confianza y como, eh, pues sí, como tío de de los españoles, ¿no?
Ajá. Lo que lo que sí he visto más y sí me llega a molestar tantito es esta manera en la que okey, una persona, un hombre o una mujer dice: "Yo le digo güey, y lo toman como ofensa, como una grosería, como si les estuviera diciendo de que se van a morir", pero llega un extranjero y les dicen: "Güey", y lo toman como: "Ay, sí, bien bonito, bien lindo". Eso a mí se me hace, eh, no solo pasa con esa palabra, pero más ejemplificado de eso, de que le aplauden más al extranjero eso, pero cuando lo usamos entre nosotros es más como de: "No me hables, gato", o algo así. Y eso se me hace un poquito, mm, pesado, que es algo que se tiene que seguir como que trabajando a lo largo.
Ajá, sí. <chuckles> Sí, claro. Es que, ¿sabes qué?, creo que entre nosotros mismos este somos como como medios, eh, agresivos, a veces, ¿no?
Sí, sí, sí, sí, am, también lo había visto de que los mexicanos somos muy cariñosos, muy amables y todo, pero también como que nos gusta ponerlos en pie entre nosotros, ah, de que si a alguien le va bien: "Sí, estoy feliz por él, pero no le puede ir mejor que a mí", porque ya es como ya, sí, es algo que se tiene que trabajar todavía.
Sí, totalmente. Exacto. Sí, culturalmente tenemos todavía muchas muchos matices que hay que, que trabajar.
Sí, totalmente, totalmente. Pero te digo que esta palabra esta palabra sí puede representar Es como los tacos, cuando cada país tiene su su comida.
<laughs> Creo que ese t ese podría ser otro otro, pues, no un gesto, pero algo típico o cultural, ¿no?
Sí, también también también, es algo que representa muy bien México. Ah, eh, suena esto feo, pero es esto más lo lo lo tienen los gringos, no de que: <exhales> "Es que eso es racista". Yo digo: "No es racista, no es como es un estereotipo feo", y yo depende, o sea, los estereotipos están por algo porque precisamente por un patrón se repite y se hace este estereotipo, pero depende. No siempre, mm, no siempre es malo. Pero los gringos son muy atacados y toman todo como que personal de que: "Ay, es eso es muy estereotípico", y es pues a mí no me ofende, o sea, realmente un t un taco para mí es muy representativo porque todo lo volvemos taco, todo la cosa más insana la volvemos taco o puede ser taco de sushi o lo que sea, y eso es lo que representa también esa palabra como que representa nuestra comunidad y lo que somos.
Sí, claro. <laughs> Claro. <laughs> Sí, totalmente. y creo que lo lo que pasa es que, eh, n no creo que sea un estereotipo, sino justo es como, eh, pues como un emblema, ¿no? O sea, como un emblema de la cultura, eh, por ejemplo, yo creo que sí un estereotipo es, em, eh, cuando ponen, por ejemplo, a a pues como un in un indito con el con el zarape y el sombrero agachado y así. Eso sí, yo creo que puede llegar a ser ofensivo porque en realidad, o sea, a lo mejor en algún momento de la vida de de hace 8000 años, así fue, ¿no? Pero pues la cultura va evolucionando, ¿no? y va creciendo. Se va enriqueciendo en muchas cosas, ¿no? Eh, pero yo creo que el taco, pues el taco es el taco. O sea, es como el tequila, ¿no? O sea.
Ajá. Sí, sí, sí. <chuckles> El taco es el taco. Uy, también el tequila. Sí, sí, sí, precisamente, pero también hay cositas que, o sea, yo también, hay cosas que no rescato de que las personas extranjeras piensen que aquí seguimos andando en burro y que todo es desierto. Todo esto, no se pilla y hay cactus y todas esas cosas son cosas que tampoco rescato porque no todo es así. Pero también hay cositas que digo: "Si yo le pongo un zarape a mi hermano ahorita y un sombrero es es básicamente el estereotipo mexicano", es o tú lo ves y se ve igual. O sea es y no no no tiene nada de malo. Es como pero pero sí.
Sí Exacto. Sí. <chuckles> <laughs> Sí, pero yo creo que es más lo que represe lo que quieren representar porque, eh, o sea, es el hecho de de una persona, pues, agachada, una persona sumisa, una persona, ¿sabes? Este, más allá de del de la figura, digamos. O sea, es lo que lo que representa. Y por eso mucha gente, pues lo lo toma como como una ofensa.
Ajá, o sea Sí, totalmente. Como ofensa. Ajá. S sí, sí, sí, también veo ese lado. Ese lado también estoy totalmente de acuerdo. Cuando voy a cuando hice estos intercambios hace años, pues sí era como de que: "Ay, ¿a poco ustedes tienen carro?" Y yo: "Pues sí, tú también tienes carro. O sea, o se me hace muy tonto que, qué opines que no". Ah, y era como que los gringos muy gringos, eh, de los del centro o también tengo ya varios amigos de otros países que sí me decían de que: "Ay, es que me encanta las playas y todo este estas cosas y esas cosas de me encanta Tequila porque es para irme a emborrachar y es", ah, okey, sí, pero hay más de eso y hay más colores, más representación. Cada estado, cada región del país tiene diferentes tradiciones, diferentes tipos de baile, diferentes tipos de comidas. Precisamente el mismo taco lo transforman en diferentes versiones, eh, el mole también, la carne asada de que los del norte la hacen mejor. Los del centro no saben nada y los del sur peor.
Totalmente. <laughs> <chuckles> Sí. Claro. Sí. Los mariscos.
Oh, los mariscos también. Cada quien prepara y hace sus cosas e a su manera, pero es precisamente, eh, a nivel estatal, cada uno tiene lo que le representa, ¿no? En mi estado sería el chile en nogada. O las semitas. <laughs> Y es precisamente eso, o sea Ajá, sí, sí, sí, sí, sí, con sólo eso ya sabes de dónde soy y cual cualquier persona me puede decir: "No, la jaiba o no sé cualquier cosita.", y también digo: "¡Ah!, ya sé dónde eres". Entonces son cosas que sí.
Exacto. Ah, ya. Sí, totalmente. Sí. ¡Ya se de dónde eres! <chuckles> Sí, claro, totalmente. <chuckles> O o con la carne asada, ¿no?, ya sabes, también de dónde es.
Oh, y también también digo: "Ay, ya sé que tienes ahí una relación, eh, muy afectuosa con tu prima". Entonces, sí son también eso es un estereotipo malo, pero son chistes, eh, locales que tienes y que expresan algo, ¿no?, y no precisamente, pero yo yo sé que para empezar ese chiste viene más porque muchos de muchos de las personas de de los estados del norte, eh, a veces duplican su apellido, ¿no? Encuentras, mucho, eh, no sé, Alonso Villegas Villegas, María Antonieta Antonieta. Y por eso es que está ese chiste de los primos, ¿no?, pero es más porque se repite mucho el apellido. Y son esas cosas que precisamente le dan identidad y cultura a tu a tu región y que algunas son muy buenas compartirlas y otras son muy buenas, más bien educar de dónde viene esta perspectiva y este cambio.
<chuckles> Locales. Claro. Sí. Sí, sí, sí. No, y dónde lo puedes, este, pues, soltar el comentario, ¿no? Porque no, m ¿alguna vez te ha pasado, eh, que alguien, ya sea turista o local, <chuckles> este, s eh, se metiera en algún lío por usar justo algún mal comentario de de de algo?
Uy, sí, sí, sí. Uy, sí me tocó, me tocó. Ah, y eso se me hizo bien raro, más en Nueva York me tocaba mucho. Eso es ya, es otra cosa cultural que es como un tema más largo y más de diversidad, que precisamente las personas afrodescendientes, am, ah, son muy atacadas a las palabras, pero precisamente porque tienen una un trasfondo histórico social muy fuerte, pero que les da el derecho a ser groseros yo lo yo lo veo así, no todos, pero en su mayoría, la mayoría son muy groseros, muy alzados porque se sienten ya como de que: "Ay, mucho tiempo yo viví arrastrado y ahora voy a hacer voy a tratar peor a los que me trataron". Entonces usan mucho estas palabras con los mexicanos de beaners, ah, wetback o cosas así que realmente son palabras muy ofensivas, y que no siempre son como que, mm, bien aceptadas. Ah, ay, o taco, taco también lo tratan de usar despectivamente, como: "Mister Taco" o "tú eres el señor de bigote", o cosas así, que dependiendo con quién estás, lo toma a broma o lo toma en realidad. Si tú conoces a un amigo así y lo sueltan entre ustedes, pero ya tienen esa confianza también he visto mexicanos que hablan con la palabra con "n" a estas personas, pero ellos les dieron permiso porque son amigos y entre ellos usan estas palabras. Pero si alguien así usa estas palabras fuera de contexto con un un completo desconocido, sí crea esta discusión, esta problemática de que: "Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta es que no me puedes hablar así es que ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta". Y sí, sí lo he visto mucho últimamente, como también a ellos no les gusta que les digan gringos <chuckles> o en algunos sí y otros no, también es otra otra parte. Pero también se sienten atacados cuando les dicen extranjeros, entonces es como de que, mm, ya hay cositas ahí que no me cuadran.
Claro. Claro. Claro. Ujú. Claro. Ajá. Claro. Claro. Un conflicto. Claro. Ujú.
Ujú.
Sí, totalmente, y y, o sea, también yo creo que el contexto de cómo se lo digas, ¿no?, porque, o sea, si se lo dices de manera, eh, pues, así agresiva, pues, obviamente la reacción va a ser de la misma manera, ¿no?, pero sí sí sí hay hay mucha gente que que
Sí.
creo que hay que manejar un poco el respeto, ¿no?, y y obviamente como te tratan, vas a tratar vas a contestar.
Sí, creo que tienes mucha razón, precisamente aparte del contexto es la forma en la que lo dices porque si dices algo, aunque sea una palabra bonita de que ¡ay, es que estás hermosa! Ah, también se puede tomar como que ay, pues, ¿este que quiere? o algo así de que ajá. Puede, ajá, o sea, puede que la palabra en sí no sea mala, pero el tono en que lo dices puede dar a entender otra situación. Creo que también eso estoy de acuerdo. Y es una problemática ahí que depende, porque también el extranjero, al no saber cómo usar ese acento o tratar de replicar lo que decimos en español, puede que el tono en el que lo dice no es como que el adecuado, y también el mexicano me han hecho esa observación de que hablamos a veces como que agresivo, <chuckles> como que golpeado, como que alto y se llega a entender como que ¡ay Dios! creo que creo que ya lo hice enojar o algo así. No, ajá, sí sí sí sí. Por ejemplo, yo hablo alzado y cuando hablo con mi amiga, eh, cuando estábamos de viaje, pues sí, nos dijeron, ¿por qué están peleando, discutiendo? Le digo no, estamos hablando normal.
Sí. Sí, se trata de como acoso, ¿no? Exacto. Claro. ¿Por qué están peleando? <chuckles> <laughs>
Estam ajá, o ¿por qué lo saludas así? Ah, porque yo hablo mucho con groserías o cosas así y ellos entienden de esas groserías como malas, como la palabra pinche y entonces ellos dicen oye, ¿por qué le dijiste eso? Es de es que ta ta ta ta ta, y yo, no no no me refería a ella, es a un objeto o cosas así y no lo ujú.
Ah, ya. Ajá. Ya. Sí, claro. Claro, la vi.
Son esos sentidos que depende de la situación o quién lo está viendo, lo vas a tomar de una buena manera o una mal manera.
Sí. Claro, sí, imagínate internamente entre entre mexicanos de diferentes regiones, este, o sea, tú vas a, <chuckles> no sé, a Alvarado, por ejemplo, y y no, bueno, te sientes insultado cuando para ellos, pues, es su lenguaje coloquial, ¿no? O sea, no te lo están diciendo con mala intención, sino pues, ellos hablan así con 20, groserías y 3, palabras, o sea, es su es su naturaleza, digamos, ¿no? Entonces, imagínate lle llega un regio, que son como más propios, más así y bueno, puede crear un conflicto, ¿no?, porque se va a sentir insultado.
Ujú. Sí, total. <chuckles> Sí, totalmente. Es algo que, eh, uh, hasta entre nosotros pasa y es como que, a veces, inevitable que pase en, eh, en otros contextos con extranjeros y es como cuestión de ver a quién se lo dices, cómo se lo dices y en el contexto en el que se lo dices, para evitar esto y transmitir nuestra cultura como de una mejor manera sin malentendidos.
Claro. Totalmente. Oye, pues, agradezco mucho que me hayas compartido, pues, tus experiencias, cómo lo has vivido tú desde diferentes culturas y cómo lo han tomado también, pues, esta parte de los extranjeros, ¿no?
Sí, totalmente. No a ti, eh, te agradezco, porque <chuckles> al no sé, no tomo no hayas tomado de mala manera lo que te dije y por escucharme en todo este momento. Que tengas una bonita tarde.
No, claro que no. <laughs> Igualmente. Bonita tarde.
Hasta luego.
Bye